Ako, naiisip ko yung sinasabi mo yung magtitira ng para sa sarili mo. Para kasing ano, para kasing bilang, um, para sa akin, ah, bilang magulang ko ako, parang ang hirap kasing gawin yan eh, 'no. Parang oo, parang kasi pero kasi, ah, ay yun nga tama ka iba-iba naman kasi, ah, ng pagbibigay yan. <laughs> 'Di ba? Pero kung ikaw ay magulang siyempre, titi iaano mo talaga ibubuhos mo lahat ng ano ng makakaya mo. Mm. Pero kung sa relasyon siguro tama din naman talagang magtitira ka ng para sa sarili mo, yung parang, ano ba yun, um, sa kanya na umikot yung mundo mo wala ng natira nung nawala? <laughs> Hindi mo na alam kung san ka babangon, 'di ba, ang hirap. Pero sa akin, yung pinaka ma anong aral eh yung ano 'wag hindi minamadali ang buhay, gan'yan. Kalmahan mo lang. <laughs> Parang ano kasi yan eh parang, ah, nung kabataan 'ko kasi parang minamadali ko kung pa'no ba kung yung pagtanda, yan ganyan. Kaya pinagkatatanda para ayan makatulong sa magulang gan'yan tapos, ending nag-asawa ako nung mag, ah, maaga. <laughs> Ayun yun, pero siyempre oo, pero siyempre natututo tayo diyan. So, um, kung ano yung, um, experience mo noon, ayaw mong i ipa-experience sa mga, ah, anak mo kung sa kung hangga't maaari, 'di ba? Pero siyempre hanggang sa, um, anong tawag dun yung parang kasi hindi na natin natitingnan kung nasasakal na ba sila dahil ayaw mong mangyari sa kanila yung nangyari, sayo 'di ba?
Mm. Oo. Hmm. Oo. Sa anak mo? Mm. Totoo naman. Oo. <laughs> Tama nga. Oo, totoo naman. Mm. Oo, oo. Mm. <laughs> Nagmadali nga. Oo naman. Anak. Mm.